<sniffs> बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि ये बहुत ही आम बात है, रचनात्मक ब्लॉक और कभी-कभी ऐसा भी होता है ना कि जब हम थक जाते हैं तो भी ये होता है अ, ताकि मने हम थोड़ा अपने अपनी अ, जो सीमा है उससे हम ज़्यादा अगर अ, वो काम कर रहे हैं तो भी होता है तो आपको क्या लगता है कि अ, विश्राम करने से भी अ, इसका हल मिल सकता है?
हुँ, जी। बिल्कुल। बिल्कुल। जी, जी, विश्राम काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप मैं जैसे मैंने कहा कि हमारी क्षमता कम हो चुकी है तो हम अगर हमारी क्रिएटिव ऊर्जा को खर्च करते जा रहे हैं, खर्च करते जा रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा जब हम नहीं कर पाएँगे क्योंकि हमें कुछ सूझेगा ही नहीं। वैसे इस चीज़ को बढ़ाने के जो क्षमता को बढ़ाने के भी कुछ तरीके मैं बता सकती हूँ।
हाँ, बिल्कुल, बताइए।